Eh, aku pengen tahu dong, gimana cerita migrasi keluarga kamu, mempengaruhi identitas kalian?
Mhm. Nah, ini. <laughs> Eee, cukup unik sih, sebenarnya, kalo ngomongin tentang ini, gitu ya. Karena, migrasi yang aku jalani ini, aku sendiri, gitu ya. Waktu itu aku bersama anakku, yang ikut ama aku. Jadi, kebetulan aku, dulu waktu di Indonesia, adalah orang tua tunggal. Jadi, aku migrasi ke luar negeri ya, ke negara di luar benua Asia. <chuckles> Jadi beda negara, beda benua, gitu kan. Eee, tepatnya di Eropa, gitu. Nah, itu kan, bener-bener satu
Oke. Heeh. Oke. Heeh. Oh. Oke oke. Oke. Mhm.
loncatan, yang bukan loncatan kecil, gitu kan. Yang loncatan luar biasa, gitu, migrasinya de ke belahan dunia lain, gitu. Nah
Oke oke. Yang sama sekali berbeda gitu ya, dengan Indonesia, begitu ya?
Betul. <laughs> Heeh. Nah, aku tuh, nggak pernah tahu, dan tidak pernah mimpi, gitu loh, kalo suatu saat nanti itu, akan pindah. Ya, aku itu seneng. Apa namanya? Eee, me travelling, atau, ya jalan-jalan, atau pindah ke 1 tempat, gitu ya. Tapi, nggak terpikirkan untuk, sejauh ini, gitu loh.
Oke. Oke. Terus, awal yang mendasari kamu untuk melakukan migrasi itu, apa sih, sebenarnya? Apakah secara tidak sengaja, atau memang keputusan yang betul-betul diambil, secara matang, gitu?
Ah hah. Jodoh. <laughs>
Oh. <chuckles> Oke oke oke oke oke.
Eee, belahan hatinya, gitu kan, di benua lain, gitu. Nah, eee, jadi singkat cerita, karena aku menemukan pasanganku di benua Eropa, gitu kan, ya. Dan, akhirnya, setelah beberapa tahun, eee, jarak jauh, LDR, gitu, pacaran jarak jauh, dan kita itu ketemu cuman, eee, 2 kali liburan. Pas liburan Natal, gitu, selalu. Jadi setelah s singkat cerita, dulu itu, eee, kita ketemu di s dating site, gitu ya. Nah, terus setelah 2 tahun, setelah 2 tahun pacaran online, <chuckles> jadi cuman nggak kayak sekarang. K sekarang kan bisa WhatsApp, bisa video call, gitu kan. Dulu nggak. Ada ada ada Skype, gitu. Tapi, itu yang namanya internet itu kan, aduh, susah banget. Jadi selalu
Oke oke. Ya? Heeh. Oke oke. Iya. <chuckles> Bisa video call, gitu ya. Kalau dulu, enggak ya, berarti, ya? Heeh. Bener, Kak. Oh, nggak sebagus sekarang, ya?
Iya, jadi, kalaupun tersambung, gitu, terus, nggak bergerak lagi itu video. <laughs>
Oke oke. Patah-patah, gitu ya?
Mhm. Jadi kami memutuskan, "Udahlah! Daripada kita bete," gitu kan, "gara-gara," apa namanya, "sinyal internet," gitu kan. "Ya, lebih baik telfon aja kan bisa denger," gitu. Kalo telpon kan kita pake sambungan telpon biasa. Jadi, eee, lumayan, berat di ongkos. Loh? <laughs> Jadi aku selalu ada budget khusus untuk itu. Nah, eee, itu kan lebih, apa ya, nggak terputus-putus, lebih jelas, gitu. Jadi kita pacarannya tuh lewat email, BlackBerry Messenger, sama telfon. Nah, gitu, dulu. Setelah 2 tahun heeh. Jadi setelah 2 tahun, dia bilang. Eee, "Mau nggak, ke sini, liburan?" Gitu kan. Terus, eee, setelah dipikir-pikir lagi, ada beberapa alasan yang kemudian aku bilang "iya", ya. Tidak semata-mata langsung, "Iya deh, aku pergi," enggak. Itu kan, namanya pergi ke benua yang lain, gitu kan, pasti dipikir, "Jangan-jangan aku dikerjain, gimana dong?" Gitu kan, ya. Nah, itu setelah
Heeh. Waduh, lumayan dong, itu, Kak, ininya? <laughs> Oke oke. Oke. Heeh. Oke. Oke, lanjutkan kwestisnya tadi gimana? Mhm. Oke. Heeh. <chuckles> Tapi kan, sebelumnya udah ketemuan, tadi tuh? Udah oh, belum?
Nggak nggak, ini yang awal ini belum. Jadi cuman 2 tahun itu, lewat itu tadi. Nah, jadi, kita selama 2 tahun tidak pernah, mmm, kasih alamat rumah.
Oke oke. Oke.
Cuman alamat kantor. Jadi kalo kita kirim kartu natal, k ulang tahun, eee, itu semua ke <chuckles> alamat kantor masing-masing.
Oke oke. <chuckles> Oke oke.
<inhales> Dan, eee, update-nya juga, ya dari Facebook, waktu itu, kayak gitu aja. Sementara dia cowok, jarang update, gitu. Hah?
Oke. Jadi, yang pertama kali Oke, jadi yang pertama kali berkunjung itu bukan, eee, suami kamu yang sekarang ini, ya, maksudnya? Malah kamu, ya? Oke oke.
Enggak enggak enggak enggak. Aku. Mhm. Jadi terus, eee, oke, dan singkat cerita, setelah semua tes kejujuran itu, eee, hasilnya oke, gitu kan, ya. <laughs> Dengan berbagai tes, akhirnya berangkatlah aku, heeh. Berangkatlah ke be ke apa, ketemuan, kemu itu selama 3 minggu, gitu kan. Terus, eee, nah tapi, sebelum ketemu udah dikasih tau, bahwa, "Ini tidak menjanjikan apa-apa." Karena kan 2 tahun cuman telfon, email, gitu kan, ya. Jadi, kita supaya lebih dalam tau gimana, gitu. Kebetulan, dia itu punya anak adopsi, 2 orang. Nah, terus ya, lebih gimana nih sama anak-anak, gitu kan, ya.
Oke. <chuckles> Udah yakin, gitu ya. Mhm. Oke. Oh. Oke oke. Oh, jadi, belum ada jaminan bahwa hubungan itu akan berlanjut, begitu ya? Setelah belum oh, gitu. Oke oke oke. Berani berani banget, ya, kamu untuk, <laughs> melanjutkan, apa, ke sana.
Lanjut. Enggak enggak ada enggak ada. Nah, kemudia <laughs> Nah, kemudian, ternyata hasilnya oke, gitu kan. Mau lagi, tahun berikutnya, datang lagi, gitu kan. Nah, terus, setelah 1 tahun, tahun berikutnya datang lagi, terus akhirnya, eee, aku bilang, "Terus, gimana nih, eee, kita mau lanjut atau enggak? Karena kan, eee, 2 tahun yang tadi cuman email, telfon, terus ditambah lagi 2 tahun sudah ketemu, gitu kan, berarti ya udah 4 tahun, sebenarnya kan? <laughs>
Oh, iya iya. Oke. Udah lumayan lama, ya.
Mhm. Tus akhirnya diputuskan, eee, kalo dia nggak mungkin pindah ke Indonesia, gitu kan, ya. Jadi, eee, diputuskan, akhirnya aku yang pindah ke sana dan bawa anakku, gitu, ceritanya.
Oke. Oke, oh. Berarti kamu merelakan karir kamu yang di Indonesia, gitu ya?
Iya, itu dia. Jadi, eee, ada banyak hal yang harus aku ikhlaskan. <laughs>
<laughs> Oke oke. Terus, eee, apa namanya, singkatnya itu, setelah kamu migrasi ke sana, itu, eee, perubahan signifikan apa yang kamu alami, dengan anak kamu tadi, yang kamu ceritain?
Mhm. Iya? Iya? Uh. <chuckles> Lumayan depresi berat, waktu itu. Jadi gini, kita nyampe itu musim dingin, di sini. Nah, musim dingin, otomatis perubahan cuacanya aja, perubahan tempera et apa, perbedaan temperatur aja, itu sudah bikin kita stres. Lumayan stres banget, waktu itu, kan. Itu pertama. Eee, terus kemudian, dari segi, eee, kegiatan sehari-hari. Nah. Iya, itu kerasa banget dan bikin stres. Jadi, kalo dulu waktu di Indonesia, contoh sederhana aja ya, yang namanya toko, namanya mall, ya. Itu kan jam 21.00, jam 22.00 masih terang benderang.
Waduh. Heeh. Oke. Heeh. Sehari-hari, ya? Heeh. Heeh. Malam maksudnya ya? Oke, oke, oke, iya, benar-benar heeh.
Iya, hmm, iya kan? Nah, di sini tuh jam 5:00 sore toko tutup.
Waduh, <chuckles> jadi ada semacam, eee, culture shock gitu ya?
Iya Jam 6:00 itu sudah yang paling, paling lambat. Jadi kalau misalnya jam 6:00 tutup, kita itu masih di dalam ya, jam 6:00 kurang 1/4 itu udah diumumin bahwa toko akan tutup. Terus nanti jam 6:00 kurang 10 atau kurang 5 menit itu dipanggilin, diusirin suruh keluar.
Oke. Heeh. Heeh. Oke oke, singkat ya? Eee, jam kerja di sana ya berarti ya?
Gitu. Mmm, nah itu, e hal seperti itu kan udah lumayan bikin apa ya? Nggak kerasan gitu rasanya kan?
Oke oke. <chuckles> Terus terus?
Terus e sepi, kayak gitu kayak sepi gitu. Sementara kebetulan waktu dulu di Indonesia aku tinggal kan di, eee, salah satu ibu kota provinsi di Indonesia gitu kan. Di kota terbesar kedua di Indonesia. Jadi lumayanlah gimana? Namanya metropolitan gitu kan. Nah iya, betul. Dan aku kan dulu kerja gitu, kerja di kantoran. Nah, biasanya kan kerja tuh sampai malam, terus nanti pulang tuh kan sama teman-teman itu entah hang out ke mana gitu ya? Entah cuma sekedar makan, nongkrong apapun itu selalu ada kegiatan atau nonton ke bioskop, apa pun itu selalu ada gitu kan. Di sini nggak dong. Ya di sini
Oke. Oke. Heeh. Oke. Rame gitu ya? Beda jauh dengan yang, eee, kota sekarang gitu ya? Heeh. Nongkrong dulu, gitu ya. Oke, heeh. <chuckles> Sepi banget dong kesannya di situ ya?
orang iya, selesai pulang, eh, se selesai kerja jam 5:00 ya langsung pulang, langsung pulang masak, terus makan bareng keluarga. Udah selesai gitu aja kegiatannya dan menurut aku itu kan membosankan.
Terus berart berarti itu termasuk, eee, apa namanya? Kayak kafe-kafe tutup jam segitu juga maksudnya kayak mall gitu?
Kalau kafe kan malam, buk ada kafe. Cuma itu bukan kayak, eee, kita di Indonesia yang orang suka nongkrong ada live music itu, eee, di sini enggak cuma nongkrong-nongkrong. Nggak, nggak, nggak kayak gitu. Beda kafenya gitu. Pokoknya sepi banget deh kayak gitu. Nah, Itu sudah tadi, sudah 2 hal ya yang, <chuckles> sudah bikin depresi. Nah, kemudian bahasa gitu.
Oh tetap ada ya? Oh nggak ada ya? Oh gitu. Oke, oke. Oke, oke. <chuckles> Oke, terus? Bahasa otomatis ya.
Kan bahasanya bukan bahasa Inggris gitu kan. Negara ini kan punya bahasa sendiri. Nah, kita dos sekalipun. Heeh.
Oke. Oke oke. Jadi kamu ke sana jadi kamu ke sana, eee, belum tahu bahasanya sama sekali gitu ya?
Tahu sedikit, karena kan sebelum ke sini tu, ada ketentuan bahwa kita harus mengukit mengikuti ujian bahasa sebelum dapat visa. Jadi salah satu syarat supaya dapat visa, itu ujian bahasa ada. Mmm, berapa macam ujian, 4 atau 5 ujian, itu harus lulus semua, baru nanti e kita bisa dapat persetujuan si visa itu tadi. Kalau itu nggak lulus, visa nggak akan keluar iya, visa untuk tinggal.
Oh gitu. Oke oke. Oh tapi itu visa untuk tinggal gitu ya? Kalau visa berkunjung atau turis aja nggak seharus a sam begitu ya? Oke oke oke.
Oh beda, nggak nggak. Nah, jadi sudah kursus juga sih aku 1 1/2 hampir 2 tahun. Tapi ternyata itu juga tidak banyak membantu.
Oke. <chuckles> Karena mungkin bukan bahasa ibu kita seperti itu ya agak apa namanya feeling atau, eee, apa tidak natural gitu ya.
Mhm. Iya. Ya kan. Beda banget gitu kalo bahasa Inggris kita sudah terbiasa lah ya dari kecil kan entah nonton TV atau apa, bahasa itu cukup familiar kalo bahasa Inggris, iya kalau ini kan nggak gitu kan nah it bahasa juga, eee, jadi waktu itu aduh gimana bikin stres gitu, nah terus ada lagi nih, tentang <chuckles> panggilan, nah iya.
Oke. Familiar betul betul. Oke. Heeh. Apa tuh? Panggilan panggilan dalam artian apa nih maksudnya?
Nama panggilan jadi gini kalau di Indonesia, mhm, jadi, eee, apa misalnya kalau di Indonesia itu, kan kita kalo ada orang yang lebih tua gitu kan ya. Atau atasan kita gitu atau siapa gitu yang pokoknya, ap ada strata kan kalo, heeh, di Indonesia itu jadi, kita musti entah bapak, ibu, om, tante, kak, mbak, mas itu ada gitu ya. <chuckles> Di sini dong kaget aku aku ini udah usianya, eee, apa, udah lumayan gitu ya ada anak kecil tuh panggil aku langsung nama gitu.
Oh panggilan ini ke orang gitu ya? Heeh. Oh, heeh heeh. Menggunakan kata sapaan gitu ya? Oke. Iya bener, oke oke. Heeh, kalo di sana beda ya? Heeh. Nama gitu ya. <chuckles>
Padahal dia masih 8 tahun 9 tahun gitu kan, panggil nama ja ini apaan nih? Jadi apa ya kedengaran di telinga itu Ini apa ya kok, mmm, iy nah itu dia, betul betul kurang pantas. Nah <chuckles> itu terlihat sepele tapi ternyata itu juga, eee, bikin aduh ini gimana sih? Gitu.
Oke oke. Kayak, kayak kurang pantas ya kalau bagi kita orang Indonesia gitu ya. Oke oke. <chuckles> Oke oke kalau di dalam ini
Harusnya kan aku lebih tua gitu kenapa?
Bener harusnya panggil kayak ma'am mungkin ya tapi kan itu budaya mereka seperti itu ya, kalau yang di rumah sendiri ada nggak yang betul-betul, eee, terasa perubahannya? Dari yang biasanya kamu lakukan seperti di Indonesia, cuman, eee, setelah di sana, identitas kamu dan keluarga kamu berubah gitu? Yang di rumah di rumah tangga gitu.
Mmm. Iya. Mmm. <laughs> Ada dong, <laughs> eee, misalnya aja nih ya aku tuh kan, dulu waktu di Indonesia itu nggak pernah ngerjain urusan rumah tangga oh begini. Ini kan hal yang umum ya di Indonesia, yang namanya, asisten rumah tangga gitu kan, eee, kemudian, eee, supir, itu adalah 1 hal yang umum iya toh?
Apa tuh? Apa tuh? Oke. Apa tuh? Bener. Heeh. Bener bener, heeh.
Terus kalau kita nggak mau nyuci tinggal dibawa ke laundry. Udah selesai. Iya kan? Nah, di sini jangan harap. <chuckles>
Ya. Bener bener. <laughs> Kenapa tuh tidak lazim oh tidak ada ya?
Itu tidak ada tidak ada yang namanya ART. Hmm, itu sangat di sini kan yang namanya, apa, tenaga kerja itu kan mahal bayarannya. Ah hah.
Oh gitu. Nah tadi aku mau nanyain itu tuh, karena mahal atau karena memang tidak ada sama sekali?
Iya, bayarannya mahal. Mana ada yang sanggup gitu. Eee, <swallows> mereka gajinya dengan yang kita kerja umum itu sama loh gajinya. Bayangkan dan itu per jam. Nah ngapain kita kerja kalau buat bayarin mereka? Iya toh? Iya, betul, heeh. Jadi sekedar ya kita biasanya pakai itu 1 orang bersihin rumah 1 minggu sekali, itu pun 3 jam.
Mahal gitu ya? <chuckles> Oke. Oh ya? Oh gitu. Jadi habis aja gitu ya buat bayar mereka gitu ya? <chuckles> Oke, oke oke.
Nah, 3 jam itu aja udah kalau dirupiahkan sudah sekitar Rp1.000.000.
Wow lumayan ya? <chuckles>
Mmm, <smacks lips> itu cuman bersihin jadi cuman bersihin ruang tamu, ngelap kaca bahkan 3 jam mau ngerjain apa? Kan dikit itu.
Oke, jadi lebih mending dikerjain sendiri gitu ya?
Nah Nah, semua harus dikerjakan sendiri. Itu yang bikin aku, eee, ini aku kan tidak pernah ngerjakan ini gitu.
Oke oke. Jadi ya terasa banget ya perubahan yang, eee, signifikan gitu ya di kamu dan keluarga kamu gitu ya?
Mhm. Iya betul. Iya gitu, bahkan kami sempat bersitegang gara-gara siapa nih yang mau bersihin kamar mandi? Karna aku nggak tau gimana caranya. <laughs>
<laughs> Terus, eee, suami kamu, eee, gimana tuh? Kan otomatis dia orang sana ya pasti, eee, apa namanya, toleransilah ya?
Iya. Heeh. Eee, ya akhirnya dia ngajarin, terus ngasih tau semua peralatan gitu kan. Ya dia, untungnya dia itu orang yang sangat bepengertian. Jadi dia ngerti juga bahwa aku saat itu juga stres dengan segala perubahan ini, gitu.
Oke oke. <laughs> Oke oke, untungnya suami kamu pengertian ya. Oke kalo gitu, eee, makasih banyak ya atas obrolan ini, aku sangat senang sekali bisa ngobrol sama kamu. Sampai jumpa ya.
Mhm. Sama-sama. Sampai jumpa, terima kasih juga ya udah dengerin ceritaku. Dah.
Oke, sama-sama. Dah.